Wow ang sarap, nakakatakam. Ang sabi ano kasi din 'yung ah vegetable salad sa totoo lang, ah ganiyan din 'yung usually kong ginagawa 'no. Kumbaga ah, 'yon kagaya din ng mga nabanggit mo, may lettuce, pipino, o ah carrots, 'tsaka 'yung ka ano, yung crab stick, 'yan usually ganiyan. Tas may mga time pa na ano ka may pagkakataon pa na, <clicks tongue> pa ano binabalot ko rin siya sa ano, para maging
<laughs> Mm. Mm. Ah, nagbabalot ka. Parang matrabaho kasi 'yun eh, kaya 'di ko trina-try. 'Yung sa kani roll, parang gano'n?
Oo. Ginagawa. Oo, gano'n. So, vegetable, oo parang, may time na ganun 'yung ginagawa ko, pero ayun nga minsan kasi ano eh, ang trabaho, pero oo usually din ah
Ah, okey. 'Di ba. Gusto ko mix-mix na lang eh. <laughs>
Oo, tas may mga time pa na kapag gusto ko naman nang medyo mabubusog ako, nilalagay ko naman siya sa tinapay para nagiging palaman naman sa salad. Oo, ano din siya masarap. Alam mo 'yung sa 7-Eleven ng kani salad, ay ay kani kani, ano 'yun, kani sandwich. Oo, may gano'n din, parang ganun 'yung
Ha? Totoo? Oh. Hmm. Kani. Ah, okey. Parang hindi ko pa 'yan nata-try.
Oo, ayun, ganun yung pinaka ano niya. Ang kaibahan lang kasi doon sa 7-Eleven parang ano lang, 'yung kani tapos 'yung I mean yung crab stick, tapos pipino, saka mayonnaise lang. Eh unlike dun sa salad 'no, merong merong lettuce 'tsaka carrots, ayan. Pero masarap din kahit sabihin na gano'n lang, ayan. Ayan <sniffs> paborito ko rin kasi talaga 'yun, lalo na 'yung may crab stick, ayan lagi kong pina
Hmm. Hmm, okey. <laughs> Ah, okey.